OK, bon, bah, peut-être que peut-être que parce que je me cherchais une série en ce moment, donc, heu. Why not?
<laughs> Bah, écoute, essaye et heu, et tu vas voir et heu, je sais je sais pas quel âge tu as, tu vois, mais, heu, moi j'ai 30 ans. Tu as 34, ouais, bah, écoute, heu, je pense que tu as l'âge, heu, du plus âgé des protagonistes, heu, des protagonistes enfants. Heu, tu vois, donc, heu, je pense que toi, quand lui était enfant, toi aussi tu étais enfant, et puis ça se passe dans les années 2000. Heu, donc tu vois?
34. <chuckles> Mmh, tu es dans le même, heu S'il faut. <laughs> OK. OK, donc on peut avoir les mêmes références.
Ouais, c'est ça, les r les références, moi j'ai 30, heu, j'ai 30 ans, heu, et heu, j'ai, heu, 95 % des références, heu, c'est des trucs qui me parlent complètement que j'ai vus pendant mon enfance, quoi.
Mouais. OK, ouais. OK, beh, écoute, merci pour le tips. Maintenant, je sais ce que vais faire de mes week-ends, comme si j'étais pas assez occupée avec mes enfants, heu, mais, heu <laughs>
<chuckles> Avec plaisir. Bah, tu pourras leur dire: «Tu vois? C'était comme ça, heu, à mon époque, heu». <laughs>
C'est ça, tu sais? Quand j'étais très jeune, hem, écoute, merci infiniment, c'était hyper chouette comme discussion et puis, bah, à voir, hein, si dans quelques semaines, heu, vraiment gros début de l'hiver, tu vas te remettre à regarder The Office, hein. Have fun si c'est le cas. <laughs> Exactement. <chuckles>
<laughs> Ouais bon, on va voir, le le temps nous le dira. Merci à toi pour tes questions.